Ừm, mình thấy là ở Sài Gòn là người ta bật điều hòa là người ta, ưm, có xu hướng là bật rất là lạnh, thì không biết là, ừm, thì cái cái, a, xu bạn có xu hướng bật lạnh như vậy không? Hay là bạn có xu hướng bật điều hòa ở nhiệt độ bình thường?
Ừm, ờ, không không mình, à, mình bật cỡ vừa phải thôi. Ví dụ như buổi tối đi ngủ thì mình bật cỡ, a, 26-27 độ thôi, kiểu như nó nó mát mát, vừa vừa thôi, chứ mình cũng không có bật quá lạnh làm gì, nó vừa tốn điện mà nó vừa, ừ, ảnh hưởng đến giấc ngủ nữa.
Ờ. Ừm. Mình cũng vậy, ừm. Ờ. Ờ, mình thấy là cái cuộc trò chuyện này rất là thú vị ha, chia sẻ về vấn đề sức khỏe mỗi ngày rồi được, à, tìm hiểu về đối phương, ờ, và chia sẻ mình học tập từ nhau, đúng ha? Và mình cảm thấy
Đúng rồi, đúng vậy. Để mình, ờ Đúng rồi, hỗ trợ trao đổi qua lại để cách mà giữ gìn sức khỏe mỗi ngày để mình bây giờ theo mình á nha, là sức khỏe là rất là quan trọng, bạn có sức khỏe thì mình mới mới làm được nhiều việc, chứ bây giờ mình có tiền đi, mình nhiều tiền đi nữa nhưng mà không có sức khỏe thì cũng chả làm được gì hết. Bạn có đồng ý với mình điều đó hông?
Ừm. Đúng rồi. Chắc chắn rồi. Đúng rồi, và mình cũng, a, rất đồng ý. Và cuối cùng thì mình rất là cảm ơn bạn vì những chia sẻ của bạn, và mình cảm thấy rằng là mình đã, ừm, tìm hiểu được và được, à, biết được thêm được nhiều cái cách để mình giữ gìn đúng rồi.
Vâng. Đúng rồi, đúng rồi. Mình cũng học hỏi được rất nhiều từ bạn. Thì hi vọng là xong chúng ta hãy cùng nhau mà phấn đấu làm theo những điều chúng ta vừa chia sẻ nha.
Để mà giữ sức khỏe ha. Rất tất nhiên, tất nhiên. Tạm biệt bạn ha, hẹn gặp lại!
OK, vậy nha, hẹn gặp lại bạn sau nha.